Ja, doch. Aber man kann sie natürlich nur markieren, wenn man davon weiß.
Glaube ich. Genau, das ist das Schlimme. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, j ab j ab 'nem gewissen Alter, ähm, hofft man, dass man, glaube ich, genug getan hat als Elternteil, damit dein Kind so Musik, ähm, 1. nicht hört, weil dann hätte ich ihn ja schon von vornherein irgendwer irgendwas falsch gelaufen, ne? Ähm, ja, ich hoffe doch mal.
Ne? Das ist es ja. Und wie könnte man so was Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Aber auf der anderen Seite, das sind natürlich auch Kinder und die haben Freunde und natürlich, wie sagt man, äh: „Teenagers powerful decision making skills.“ Ja, <laughs> da fängt's an, ne?
Genau, ja, machen, ja. Ja, ja. Und auch unüberlegte manchmal, ne? Oder nicht manchmal, oft.
Ja, genau, genau. Die denken sich ja vielleicht gar nichts bei und dann, ne?
Ne. Ja, ja. Also, ich glaube, da müsste vielleicht noch 'n bisschen mehr, ähm, durchschaubar gemacht werden, ne? Also, ja, für Eltern zumindest mal. Ja.
Da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, ja. Wie könnte man so was machen, ne? Wie könnte man so was machen? Das ist schwierig.
Ja, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, das ist so, wo wo die Zukunft so 'n bisschen so beängstigend ne, was die Technik kann. Und mittlerweile, wir können ja nicht mal mehr, ähm, sagen: „Du, das darfst du dir nicht anschauen.“ und
Mhm. Ja. Ja.
Äh, was willst denn machen, ne? Hinterhergehen und gucken, ob er's sich schon angeschaut hat, dann ist es ja schon zu spät, ne? Ja, ja.
Mhm. Hat? Das ist zu spät, ja. Selbst dann, ne? Also, sehr interessant.
Genau. Also, ich finde es f als Elternteil ist sehr schwer zu kontrollieren, grad so Teenager, ne? Also, wenn die schon so 14, 15 sind, ist schwer. Dann hofft man doch, dass man alles richtig gemacht hat. Aber Musik hören, mega, würde ich sehr empfehlen. <laughs> Je nach Stimmung.
Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Sicher. Ja, auf jeden Fall. Also, du, das war ein super Gespräch, sehr interessant und wir sprechen uns noch, ja?
Jawohl. Jawohl doch. Ja, bis dann. Tschü